Aham, e ela fazia algum prato, desses pratos que ela fazia, ela fazia para vender também ou somente para para família, ali, para os netos? Como é que era?
Então, ela ela mais nova, ela fazia assim, ela fazia o próprio Capelletti.
Aham.
Só que, como ela foi ficando mais velha, ela não conseguiu mais fazer, porque a massa assim, você faz uma massa gigantesca e não rende, porque como ele é recheado ele ocupa ele acaba ocupando um pedaço muito grande, e ele diminui quando ele está no fogo; quando ele está sendo fervido.
Uhum. Aham, então, ela não vendia, né, no caso?
Então Não, conseguia vender, não conseguia vender, assim, vendia antes, mas
Aham.
por pelo tempo que eu era criança, assim, ela já tinha parado, por ela ser uma senhora. Então, acabou que ficava
Aham, foi chegando a idade, né, ela você não acabou que você não pegou essa época de venda dela, né?
É, mas vontade ela tinha de vender. Não, eu peguei assim, quando ela fazia muito, deixava no freezer, ah, a vizinha falava: "Ah, você tem um a senhora tem um um saquinho de Capelletti para poder me vender? eu fiquei com vontade".
Uhum. Aham.
Aí ela pegava, vendia vendia, assim, por
Para conhecidos. Hum
É, simboli eh, só um dinheiro simbólico, ela pegava, dava um "Ah, me dá vinte reais" isso, porque teve o trabalho, e querendo ou não, o Capeletti, era a família que dividia para poder fazer. Ah, um tio dava R$ 15,00, ah, o outro trazia o frango, outro trazia a farinha, e é um prato que você não precisa de tanto para poder fazer.
Aham, só para não ser de graça também, né, para não acostumar o povo ir pedir. Aham. Uhum. Aham.
Porque 1 quilo de frango vai render não sei quantos Capelletis.
Já vai rendendo muito, né.
Já vai rendendo, né, então é uma coisa simples.
Perfeito.

Nossa, já acabava antes. No caso então esse capelete que ela fazia pronto ali, ele durava muito tempo congelado? Quanto tempo ali durava?
Durava. Então, poderia durar 3, 4 anos, porque ele estava congelado e mantinha um sabor. Lógico, não dele fresco, ele fresco é outra situação, porque você acabou de fazer, mas quando ele estava lá congelado, nossa, ele durava muito. E a graça era justamente essa, era estar todo mundo junto, e você abrir aquele freezer, aquele freezer tá cheio de capeleti, e você falar: "Nossa, valeu a pena, vai durar para o ano inteiro".
Ah. Aham. Sim. Aham. Aham.
E ela só descongelava para o almoço dela, e quando eu pedia.
<chuckles> Você era o querido, né.
Quando eu pedia para minha avó Isso, isso, quando eu pedia para minha avó, e assim, não só essa comida, mas também teve uma outra que era o churrasco. O churrasco, e quando ela cozinhava com a galinha caipira
Aham.
no fogo a lenha. Nossa, no fogão a lenha aquilo lá, isso, aquilo lá me marcou de uma forma, porque
Ah, no fogo a lenha? Que legal. Antigamente era muito usado, né.
Era e como o capelete, o preparo também é o que marcava a gente. O preparo de quê? De ter que ir buscar lenha, buscar lenha pra gente, nossa, ia e eu e meu avô, a gente ia lá buscar lenha pra poder colocar dentro do do fogão.
Aham. Aham. Tinha que sustentar o fogão ali de alguma forma, né.
E Tinha que sustentar então, aí eu e meu avô e meus primos ia descia lá na que era minha avó morava como se fosse em um sítio, então a gente descia ali perto das árvore, pegava, e meu avô ele já já tratava essa lenha há muito tempo, ele já pegava, ressecava um pouco pra tirar o líquido, né, da árvore, porque senão eu não ia manter.
Aham. Aham. Deixava secando ali no sol.
Ia dar ruim isso, ia dar muita fumaça, então ele pegava essa lenha e deixava secando e a gente só
Uhum.
Meu avô tinha 4, 5 carrinho de mão, e era um pra cada pra cada neto, aí pegava, botava lá as coisas no carrinho, as lenhas no carrinho
Cada um levava um, né. E vocês brincavam com o carrinho ou levava, ah, <chuckles> sabia com certeza, ah, criança ali, né, querendo se divertir.
Até corrida a gente apostava. Ca até corrida. É coisa de criança. Aí tinha meu primo maior que sempre ganhava, porque ele era um pouco mais forte. Aí minha avó sempre, pra poder dar um incentivo, a vovó quem chegar aqui primeiro vai ser o primeiro a comer o capelete. Ah quem chegar aqui primeiro e isso, então, assim ela já estava lá preparando e a gente subia
Aham. Uhum. Ah então a disputa era grande. Legal.
pra pra acender no fogão lenha, o Capelete não ficava muito bom no fogão a lenha, porque ele precisava de um cozimento mais tranquilo, eh, no fogo baixo então, mas a galinha, quando ela fazia a galinha no fogão a lenha, não tinha para ninguém.
Aham.